あ、そうだったんですね。<laughs> そうですね、やっぱり LINE とかの手軽さとはちょっとまた違いますよね、電話だと。
今じゃ、なんか、信じられないですね。 そいで、ええ。 あ。ほんとですよね、一言送るって感じじゃないですもんね。
うん、だって出てくれないと、あれですよね、あの、通話できませんよね。
あ、ほんとですよ、そうそう。ね、留守電に残すとか、ほんとそんな時代でしたね。
ああ、そうですね。留守電。ああ。 ああ。うん、そういった時代でね、ずっと続けられてたっていうのは、やっぱり双方の努力なんでしょうね、ほんとに。<chuckles>
ほんそうですよね、連絡ね、取り合ってね、時間調整ね、日程調整するの大変ですよね。
うーん。 そうですよね、大変、今よりね、絶対大変だったと、ね、思うんですけど。うーん。<laughs> ね、大切な友達との思い出。<laughs> うん。
あ、ほんとですよね。ええ。<chuckles> 思い出しました。<chuckles> あ。うん、ほんとね、なかなかね、最近はもう LINE がね、当たり前なので、ずいぶん楽になりましたね、そう思うと。
うん。 うん、確かに、関係を続ける上では結構なんかね、楽になったかもしれませんよね。
あ、そうですね、もう、あの、うん、一言ね、入れるだけでね、みんなが反応してくれるので
うん。 ええ、あ、じゃ、今でもそういうぐ LINE の今では LINE とかに変わったんですかね？
あ、あ、そうですね。LINE でグループ作って、うん年前みたいにね、連絡網みたいにしなくていいですもんね。ほんと連絡網みたいですよ、そういえば。「あんた、あと、あの子にゆっといて」みたいな感じで。
あ、グループつくんですね。 <laughs> そうですね。あ、連絡網みたいのがあったんですか？うん。あ、ああ、そういうかん確かに電話って複数人でできないですよね。
や、そうですよね。そう、なのでメールを送り合って連絡、うん、幹事みたいな人を決めてうん、連絡係みたいな。
うん、うん。 ああ、なるほど。